لأ، من قبليها بكام يوم، باشوف الحاجات اللي أنا عايزة اشتريها كلّها، بانزل اعمل shopping مثلًا، واجيب كل طلبات البيت مثلًا مثلًا آآ، يعني أحسب مثلًا احنا بقينا كام مثلًا 20 واحد مأ يوميها حقيقي كنّا almost حاجة و20 يعني كنّا آه، كنّا تقريبًا كده حاجة و20 إحنا وهُم.
إمم. جميل. ماشي. ياه! همم.
فحسبت العدد ومثلًا، كنت عاملة ساعتها مثلًا محاشي وفحسبت آه.
العدد هو في حد بيساعدك بقى؟
أيوه، فحسبت بقى إحنا مثلًا محتاجين مع ساعتها عاد يعني كميّة رُز قد إيه، وكميّة لحوم قد إيه، ولو فراخ هاعمل قد إيه. قعدت احسب كل حاجة بقى. يعني عملت يوميها صنيتين مكرونة بشاميل كده، مُحترمين <chuckles> وشوية مشكّل محاشي، ديك رومي طبعًا في نُص السفرة كده علشان حاجة كده إيه، تشرّف كده أيوه، بس وشوية لحمة باردة مع شوية رُز بالمكسرات يعني، فر نزلت قبليها بقى طبعًا، جبت كل الطلبات بتاعتي وبالنسبة للحاجات اللي عايزة تتبّل آه.
إمم. اهم. رائع. <chuckles> همم. أيوه، طبعًا. <chuckles> حلو اوي. إمم. إمم، بتبقي محدداها يعني؟ إمم.
بك بأم آه.
بتبقي محددة كل طلباتِك بالورقة والقلم وأنتِ رايحة الshopping عارفة بالعدد أنتِ عايزة 1، 2، 3 جميل أوي.
أيوه. بالضبط، عارفة باكتب قايمة
يعني أنتِ شخص منظَّم. إمم.
إمم، باكتب قايمة. أنا دايمًا لمّا باروح حتى أعمل شو آآ، طلبات البيت في الأيام العادية، باحاول دايمًا تكون كل حاجة مكتوبة.
حلو أوي.
إمم، عارفة ساعات كمان بتكوني
طيب، أنتِ بقى حد بيساعدِك؟